Ja, was mich wahnsinnig interessiert sind Fernsehserien, Kinoserien. Und was mich, äh, speziell interessiert, sind natürlich deine Vorlieben. Ähm, welche Serien packen dich besonders und warum?
Ja, so, also, das ist wirklich schwierig, weil Lieblingsserie ist echt schwer. Ich habe so viele Serien, die ich so faszinierend finde und so spannend. Aber ich fange mal mit einer an. Hier, ich sch momentan schaue ich gerade Elementary. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Elementary, genau das ist sehr spannend, weil einfach dieser, also, die Schauspieler, grade der Hauptdarsteller, der hat so einen tollen Charakter, also, so einen originellen Charakter, sage ich jetzt mal. Und zwar spielt er den Sherlock Holmes sozusagen und, ähm
Ja. Ja. Okay. Ich bitte darum. Elementary. Ja, ich das Ja. Ja. Richtig, das ist was mit Sherlock Holmes, ne?
ja, also, genau, er ist wie dieser er spielt den, äh, Sherlock Holmes, ne, also, dieser typische, e er versucht Fälle aufzuklären und er hat so 'ne richtig Eigenart also, 'ne Eigenart an sich. Also, es ist schwierig mit ihm auszukommen, sage ich mal. Aber er ist so originell und auch so lustig in seiner Art und er hat dann natürlich auch eine, ähm, ja Komplizin, eine Frau, die ihm hilft, ähm, und die spielt diesen Charakter auch wirklich, äh, gut und diese Witze, die sie da einfach reinbringen. Also, es ist nicht nur spannend und es geht jetzt nicht immer nur so um den Fall. Die Fälle sind natürlich an sich auch total spannend, ja, aber einfach dieses Zwischenspiel eben von diesen, also und unter diesen ganzen Charakteren, also, von dem Boss und, äh, von der Assistentin mit der Hauptfigur, das ist so das Originelle, das was was eigentlich diese Serie ausmacht. Wenn dieser Charakter, der Hauptdarsteller, langweilig gespielt wäre oder sie dann nicht den Richtigen gewählt hätten, dann würde die Serie lang nicht so gut natürlich ankommen, ja.
Ja. Richtig. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. <clears throat> Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Also, die m die Dame, die ihn begleitet, seine Assistentin sozusagen, das ist 'ne Asiatin im Film, richtig?
Mhm. Ja, richtig, ja, hast du gut in Erinnerung.
Richtig. Also, ich habe es auszugsweise immer so im Vorbeifliegen habe ich es, äh, gesehen. Ne, ich glaube noch nicht mal, dass ich eine Folge komplett durchgesehen habe, aber ich weiß, dass auch andere davon geschwärmt haben, dass das Teil so toll sei. Und wenn jetzt du auch noch in dieselbe Kerbe schlägst, würde ich sagen, das, äh, sollte ich vielleicht doch mal umsetzen dann, ne?
Mhm. Ja. Super. Ja, ist echt empfehlenswert, weil also, die die Chinesin spielt das auch gut. Sie ist eigentlich sie soll ihn eigentlich von den Drogen fernhalten, ja, weil also, er er kam ja den Sherlock, er kam nämlich ähm, ja, also d das erfährt man dann später, dass, ähm, eine er hatte ja, sage ich mal, eine Freundin, die er geliebt hat und die wurde umgebracht und danach kam er eben so an, ne, kurzzeitig eben an Drogen ran und jetzt darf er natürlich nicht rückfällig werden sozusagen. Und den Fall, ich denke, den wird er im Lauf der Zeit auch noch aufklären. Also und diesen Mörder na natürlich noch schnappen. Und, äh, die Assistentin ist von seinem Vater eingestellt, dass sie aufpasst eben, dass er schön clean bleibt und und es sich gut verhält. Und und das ist dann spannend, weil sie war, äh, richtige also Ärztin oder Chirurgin ausm Krankenhaus. Also, sie sie sie ist wirklich tough und professionell und, ne, weiß, wie man mit Menschen umgeht und so. Also, richtig gut gespielt und und letztendlich will irgendwann der Vater sie gar nicht weiter bezahlen für den Auftrag, weil er denkt, ähm, der Sohn ist überm Berg. Aber ihr macht es so viel Spaß mit ihm die Fälle zu lösen, dass sie dann diesen Sherlock anlügt und sagt: „Ja, ja dein Vater, der der bezahlt mich immer noch, ähm, deswegen mache ich hier weiter“ und in Wirklichkeit wird sie schon gar nicht mehr bezahlt. Also aber, ähm, so einfach ich glaube, das ist auch so schön gespielt, weil man einfach merkt irgendwann wächst ihr dieser d äh, verrückte Typ einfach ans Herz und sie möchte ihm weiter beistehen zum einen und zum anderen eben auch hat sie gemerkt, dass ihr das auch gefällt einfach Fälle zu lösen und, ähm, dass sie auch da was drauf hat und so, also, ganz toll gemacht. Mhm.
Den den Sherlock? Ja. Ja. Ja. <chuckles> Ja. Okay. Okay. Mhm. Ja. Okay. Ja. Aha. Aha. Ja. Mhm. Ja. Okay. Also 'n schräges Duo, kann man sagen, die jetzt aus unterschiedlichen Lebenswelten sozusagen zu äh, zueinandergefunden haben und jetzt da erfolgreich die Fälle knacken. Ei einer der mal einer der mal 'n Drogenproblem hatte und, äh, die andere, die sozusagen aus der anderen, äh, Perspektive kommt, aus der ärztlichen die, äh, als Ärztin unterwegs war und die beiden bilden jetzt dieses Duo.
Ja, genau. Ja, richtig, genau, ja. Es ist wirklich super gespielt, äh, super, ja.
Okay. Also, habe ich 'ne super Anregung, was ich als Nächstes mir mal angucken muss, ne? Hast du 'ne hast du 'ne 'ne 2. Empfehlung oder 'ne 'ne 2. Sache, wo du sagst: „‚Sherlock‘ ist vielleicht meine Nummer 1 aber unmittelbar darauf folgt das und das?"
Ja, wunderbar. Ja, und Auf alle Fälle. Äh, d definitiv. Also, ich habe dir zum Beispiel auch noch ähm, „Lie to Me“. Das geht in 'ne ähnliche Richtung. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt und das spielt at und und also ich liebe außergewöhnliche Charaktere. Ich muss es einfach so sagen. Und auch dort, bei „Lie to Me“, äh, spielt 'n Engländer die diesen Hauptcharakter, also die die Hauptfigur und er kann, äh, bei Menschen er wird auch angeheuert, um Fälle auch aufzuklären, weil er
Ja. Ja. Ja. Ja. Genau, er hat solche Fäg 'ne besondere Fähigkeit, so p ähm, äh, Sch äh, äh, Stimmungen oder Atmosphären zu empfangen und so weiter, die nicht nur rational begründet sind, sondern die auch aus dem Irrationalen kommen, ne?
Genau. Ja. Genau, er er schaut sich die Körper an die Körpersprache von seinem Gegenüber und, äh, dann stellt er 'ne Frage und kann dann anhand, äh, von der Körperbewegung sehen, ob derjenige lügt oder nicht, auf die Frage. Also, ganz toll, also, wie wie so 'n, ähm, menschlicher, ähm, Lügendetektor kann man sagen. Ganz toll gespielt und also, wie er das spielt einfach, diese diesen Charakter, also, wie er wie er dann den anderen durchschaut und genau weiß, welche Frage er stellen muss und worauf er achten muss. Das ist so toll gespielt. Also die Serie, die hat mich sogar zu was angeregt, wo ich, äh, schon mal sehr also, ich finde eh, ähm, generell Menschen interessant, wie sie reagieren und wie wie weshalb ist der Charakter so oder wie ne? N woran erkennt man jetzt wie woran ne? Lügt der jetzt oder <laughs> und so weiter. Ich habe mir dann so 'n Buch gekauft, weil es ist ja so, dass die, ähm, ja in Amerika das ja schon total anwenden. Also, die haben ja solche Leute, die
Mhm. Ja. Ja, okay, ja. Ja, richtig. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
an der anhand der Körpersprache erkennen, lügt der oder nicht, ne? Grade bei Navy und so weiter. Beim Militär und so weiter, ne? Und da da gibt's ja spannende Bücher drüber. Also, das finde ich ist wirklich 'n sp spannendes Thema wirklich auch an sich, ne, wo man noch mal dazulernen kann einfach, ja, jemanden besser zu lesen, der dir da gegenübersteht, ja, spannend, ja.
Ja. Natürlich. Natürlich. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, das ist auch wirklich ja, ist auch 'n Thema, was mich auch immer schon interessiert hat, muss ich echt sagen. Ah, da schlägst du in dieselbe Kerbe rein, ja. Und diese und dieses „Lie to Me“, ist das ganz normal im Fernsehen oder läuft das oder über Amazon Prime oder irgend so was?
Hä? Ja, ja, ja. Da das war 'ne Serie, die lief lange Zeit auf VOX. Man konnte die dann hinterher noch woanders auch noch anschauen. Man kann sie bestimmt noch irgendwo streamen oder so. Also, ir irgendwann hat leider äh, haben sie die Staffel nicht weiter fortgeführt, was mich echt traurig gemacht hat, weil es war wirklich so gut gespielt. Ich konnte es nicht verstehen. Also, alle anderen Fans auch nicht, aber ja.
Achso, okay. Ja. Ja. Da has Ja.
Wirklich zu empfehlen. Aber selbst ich glaube, es waren dann jetzt gar nicht so viele Staffeln, nur 2 oder so, aber beide so gut gespielt, also dass man hinterher echt sagt: „Da da hätte ich noch mehr gucken können." Ja.
Ja. Also man man spürt dir die Begeisterung auch an. Also, während du drüber sprichst, das kommt bei mir sozusagen auch eins zu eins an, dass du wirklich diese beiden, äh, d äh, Sendungen, die du eben nanntest, dass du die Teile wirklich lebst, ne, dass das wirklich Herz Herzensangelegenheiten sind für dich, ne?
Ja. Ja, absolut. Ja, ja, das das freut mich. Ja, ich ich liebe so außergewöhnliche Charaktere. Einfach fü für mich muss 'n Schauspieler nicht hübsch sein. Hübsch ist langweilig, hübsch ist absolut langweilig und braucht da jetzt keinen stehen haben mit 'nem Sixpack oder so. Der der Charakter muss einfach äh, sage ich mal, der muss
Bestens. Ja. Ja. Mhm.
der muss, äh, sich, äh, treu sein. Das muss jemand Spezielles sein, ne, der der's richtig gut umsetzt, diesen Charakter einfach, ne, so, ja. <laughs>
Ja. Ja, äh, äh, hast du da praktisch 'n 'n Lieblings äh, Schauspieler jetzt, wo du sagst, das ist so dein Favourite
Ah, ne, also, lieblings jetzt nicht also, grad bei den 2 Serien auf jeden Fall sind die Hauptdarsteller super. Also, es gibt noch einen, ähm, Darsteller, den kennst du mit Sicherheit auch und zwar „Monk“, ähm, also, den Darsteller finde ich auch klasse. Also, der wie der das gespielt hat oder? Also, wirklich traumhaft. Also, d das habe ich geliebt. Da singe ich bis heute noch, äh, den die, äh am Anfang kommt ja so nettes Lied, gell? "Its a jungle out there" singen die ja dann, ne? Und das singe ich immer so gerne. Ähm, das finde ich richtig so passend irgendwie.
Ja. Ja, natürlich. Jo. Ja, der ist auch großartig. Ja. Ja. Unbedingt, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, der „Monk“ ist auch großartig. Ja, da kann ich auch da bei dem kann ich dir auch zustimmen. Ähm, hängt auch 'n bisschen damit zusammen, dass man mich auch manchmal für „Monk“ hält, also, weil ich auch so 'n paar Bemacktheiten habe, wo man dann sagt, das ist einer wie „Monk“, ne? Ähm
Zum Leben. Ja. Mhm. <chuckles> Ja, ja, irgendwo hat ja jeder von uns so was in sich, ne? Und es ist es ist echt schön anzusehen.
In jedem steckt ein Monk. Das kann man gar nicht anders äh, der der Prozentsatz ist unterschiedlich groß, aber keiner kann von sich behaupten, dass null Prozent Monk in ihm stecken würden, ne?
Gell? Ja. Genau. Absolut wahr, genau. Also, dann würde er lügen, ne? <laughs> Und da sind wir wieder bei „Lie To Me“. Ja, genau. Genau, genau. Ja, es ist das ist wirklich wahr.
Mhm. Ja, richtig, dann würde er ja in der Tat lügen und dann sind wir wieder bei „Lie To Me“. Ja, genau. Also, dann haben wir schon 3, äh, 3, äh, absolute Favorites bei dir. Vielleicht noch 'n 4.?
Genau. Ja, äh, super gerne. Ja, äh, o
Vielleicht ich weiß nicht, ob du auch auf andere Genres ob du, äh, Science Fiction oder sowas viel vermute ich mal wäre eher nicht so deins, ne?
Absolut. Äh, doch auch, also, ich d das ist auch so 'ne Sache, ich, ähm, habe jetzt nicht so ein, äh, Liebling eine Lieblingsrichtung würde ich jetzt mal sagen, dass ich jetzt zum Beispiel sage: „Ich schaue jetzt nur Krimis oder nur Romanzen oder nur Thrillers oder nur Horror oder irgendwie“, sondern ich ich mag's wirklich komplett gemischt eigentlich muss ich sagen. Also, ähm, ich ich kann dir auf jeden Fall noch empfehlen, „Alf“, ganz klar, ne? Von früher, ähm, das ist
Ah. Mhm. Ja, „Alf“. Ja, das ist ja noch meine Generation aber, mit „Alf“ bin ich ja sozusagen groß geworden, nicht? Aber der sagt mir natürlich ach du auch. Ja. Ja.
Ja, ich auch. <laughs> Genau. Also, „Alf“ ist ich finde, das ist 'n Klassiker und auch Kinder im heutigen Alter a müssen das noch gesehen haben, weil das ist so 'ne Serie, das ist so 'ne muss muss man gesehen haben Serie. <laughs> Ja. Ja, dann würde ich, ja
Ja. Ja. Absolut, absolut. Ich ich habe gerade gehört, dass der dass der die deutsche Stimme von „Alf“, der sei gerade verstorben, ne? Dieser Typ, der den „Alf“ gesprochen hat, ne? Ich weiß den Namen nicht, aber ich hab's gelesen und habe gedacht: „Na ja, da geht wieder einer von Bord aus aus aus meiner Zeit, aus dem, was ich auch an an Fernseherlebnissen noch so live mitbekommen habe“
Ja, richtig, ich dachte, ich hätte das auch gehört. Ja, gell? Oh. Ja, gell? Ja, das das das berührt einen dann auch, gell? Das ist so, ja,, ne?
Ja. Ja, man hat ja fast so 'n bisschen 'ne persönliche Beziehung aufgebaut zu diesen
Ja. Genau. Ja, man hat so 'ne Verbindung aufgebaut. Genau, ja, absolut wahr, ja. Auf alle Fälle. Also, da bin ich dabei. So, wenn ich jetzt noch in die, ähm, mystische Ecke, äh, gehen, äh, soll, dann würde ich dir, oh zu 100 % noch was empfehlen. Das also, wo ich auch sagen würde, das muss man gesehen haben und zwar „Skinwalker Ranch“. Das ist 'ne Serie, ich sage mal aber von echten Forschern. Also, da ist jetzt nichts gefakt oder unecht, sondern das sind richtige Forscher, da ist 'n Astronaut dabei
Figuren. Ja. Ja bitte. Ja. Also, 'ne Reality-Doku sozusagen, kein Spielfilm, sondern Realität.
Realität genau, also aber ist auch 'ne 'ne Serie kann man sagen, ne? Also, wo eben immer wieder, ähm, 'ne Staffel kommt mit lauter Serienfolgen und da wird dann richtig schön, ähm, aufgedeckt also, ja sage ich mal Phänomene aufgedeckt oder sie versuchen es aufzudecken und das ist sehr spannend sehr, sehr spannend. Also, da mal reinzuschauen weil da ist wirklich 'n Profiteam am Arbeiten wirklich, also, das das ist sehr spannend und a was die da auch für Ergebnisse machen und Aufnahmen. Also, das ist das ist grade in der Serie, da guckt die ganze Welt schaut da drauf wirklich, weil es wirklich
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, dann bin ich einer der wenigen, die das Ding noch nicht erfasst haben anscheinend, ja.
Mhm. Ja. Ah, siehst du und jetzt durch mich bist du dazugekommen. <laughs> Ja. <laughs> Kann man bei bei HISTORY Channel anschauen, bei Prime HISTORY Channel. Äh, kann man vielleicht auch noch
Ja, da Gott sei Dank, ne? Das ist mal genau, also, das richtige Input, das würde ich auch sagen. Also, bei Prime und dann in den Mystery Channel heißt es dann, ne?
Ne. Äh, HISTORY HISTORY Channel, genau. Genau. Ja, genau. Ja, absolut. Also, das, äh, ist wirklich muss man echt unbedingt gesehen haben. Auch, äh da gibt's auch noch „Skinwalker Ranch Beyond“. Also, das sind dann die, äh, Sachen, die drumherum passieren und das ist auch superspannend, muss man auch gesehen haben. Also, da ist dann, ja zum Beispiel einer, der der wurde mal entführt von Außerirdischen, der war stundenlang weg und, äh, seine Söhne konnten ihn dann nicht finden und dann kam er wieder und er hat gedacht, er wär nur 10 Minuten weg gewesen und und seitdem braucht er sich nur hinstellen und das macht er vor laufenden Kameras und vor Ärzten, die da seinen Kopf verknüpfen mit allem Möglichen und der braucht dann nur in den Himmel schauen abends und Kontakt mit Außerirdischen aufnehmen und dann kommen dann schon, äh, Lichtobjekte dann hergesch äh, geschwebt zu ihm vom All herunter und das ist alles live aufgenommen auf der Kamera. Superspannend diese Verbindung zu sehen und dass es da einfach noch mehr gibt, ne? Von dem wir nix nicht viel wissen, sage ich mal. Das ist auch sehr spannend als Serie, ja.
HISTORY? Ah, HISTORY. Okay. Dann habe ich noch 'ne super Anregung. Ja. Ja. Ja. Ja. Richtig. Ja. Ja. Ja. Allerdings. Super super. Also, ich habe ich habe einiges gelernt, muss ich sagen. Und super Input bekommen
Ja. Ja, das freut mich, ja. Ja, ich könnte ewig so weitersprechen. <laughs> Ah, ja. Aber ja, das war sehr schön. Hat mich wirklich gefreut, jederzeit wieder. <laughs>
von dir jetzt. Ja, das merke ich schon. Das merke schon. Jetzt kannst .Ja, hat mich auch gefreut. Ähm, genau. Äh, versuche deine deine Erkältung weiterhin zu drosseln und zu dämpfen, damit du, äh, weiterhin hier, äh, nette Gespräche anschleudern kannst.
Gell, ja. <chuckles> Ja, Dankeschön, ja meine meine Stimme wird niemals versiegen. <laughs> Also, gut, bis zum nächsten Mal. Tschau.
Okay, das freut mich. Bis zum nächsten Mal. Tschau.